Eee, ben, emm, epeyce yoğun bir, eee, tempom var, ııı, özellikle son aylarda. Eee, fakat bazen, böyle, emm bir hastalık da çıktı. Eee, dolayısıyla bir dinlenmem gerekiyor aralarda ve zaten kendim de devam edemiyorum. Eee, bunun için de çok vicdan azabı çekiyorum. Böyle, kendimi çok rahatsız hissediyorum. Bununla ilgili birazcık hem içimi dökeyim hem de acaba kendimi nasıl rahatlatabilirim? Bana bazı tavsiyelerde bulunabilir misin, acaba?
Hı hı. Hı hı, yani, tabii ki elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Yani, neden suçluluk, ııı, duyuyorsun? Öncelikle bunu öğrenmek isterim. Yani, hani bir, eee, işte çalışıyordun, projeyi mi yarım bıraktın, yoksa, aaa, bakman gereken, yani sorumluluklarını yerine getirmen gereken kişiler vardı, onları mı yarıda bıraktın? Neden böyle bir suçluluk duygusu hissediyorsun? Çünkü hani, "Hastalık, aaa, ortaya çıktı." dedin. Onun nedeniyle sanırım dinlenmek zorundasın. Eee, bunu bir aslında biraz daha açarsan, eee, daha net kafamda ad aaa, anlayabilirim diye düşünüyorum.
Evet. Aynen. An eee, evet, tabii ki. Eee, yani, şimdi şöyle bir şey, çok, uuu, aslında bu dönemde ben de şeyi fark ettim. Eee, bütün her şeyin sorumluluğu benim üzerimdeymiş ve, eee, sanki ben, işte, çekilince <chuckles> bir anda ortalık karışmış gibi geldi. Eee, başımla ilgili bir problem yaşıyorum, yani, çok yoğun baş ağrıları yaşıyorum. Eee, bununla ilgili, işte, MR'lar çekildi ve bir tanı kondu. Şimdi bir ilaç kullanıyorum. Sanırım, işte, ııı, 1-2 haftaya kadar da, eee, etkisini göstermeye başlayacak ve daha rahatlayacağım. Dolayısıyla günün belli zamanlarında, yani, biraz, böyle, yatmam, hatta böyle de belki bir göz bandı takıp, eee, böyle, bir uyumam gerekiyor ki ancak kendimi toparlayıp günü devam ettirebileyim. Eee, bu arada tabii ki olmazsa olmaz sorumluluklarımı yerine getiriyorum ama onun dışında da gün akışı içinde yapmam gereken şe bazı şeyleri de yapamıyorum, yani çünkü birazcık çok da yorulmamam gerekiyor bu dönemde. Eee, bundan dolayı da bilmiyorum, yani, sanki, işte, eee, a aksatıyormuşum gibi yani, evin akışını da aksatıyormuşum gibi. İşle ilgili aksatmıyorum çünkü onu, hani, bir şekilde, eee, gün içinde, eee, pi planlarıma dâhil edebildim. Ama, eee, evle ilgili sorumluluklarımda, işte, oğlum var, eşim var. Sanki onları ihmal ediyormuşum hissiyle kendimi kötü hissediyorum.
Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Tabii, anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım, anladım. Öncelikle geçmiş olsun. Eee, yani, tabii ki şu an, eee, böyle, bir, hani, beklenmeyen bir hastalığın olması da aynı zamanda seni negatif olarak etkilemiştir, psikolojini sonuçta. Hani, aslında, eee, tamam negatif olarak, eee, bir şey olabilir, hani, ilk başta negatif ama şöyle bir bakarsan da yani, belki de senin bu süreçte zaten dinlenmen gerekiyordu. Hani, belki çok yoğun, işte, her şeyin sorumluluğunu aldığını fark ettiğin bir an olmuş. Yani, bu hastalık olmasaydı belki fark etmeyecektin bile her şeyin bu kadar sorumluluğunu aldığını. Dolayısıyla aslında, hani, belki de vücudun, eee, aslında isyan etmiş olabilir, yani, dinlenmeni zorunlu kılmış olabilir. Bunu bu, uuu, şekilde bakmaya çalışırsan belki biraz daha iyi hissedebilirsin. Yani, şöyle düşünebilirsin, "Evet, benim buna ihtiyacım varmış ki ben şu an bunu yaşıyorum." Vücudumun bana, "Dinlen," eee, dediği bir dönemdeyim. Dolayısıyla, hani, bunu kı eee, akışa bırakıp kabul edersem belki daha iyi olabilir gibi. Tabii ki bunu yapmak çok zor. Çok anlıyorum. Çünkü her zaman alışmış olduğun bir düzen var. Bir de anladığım kadarıyla, böyle, eee, hani, her şeyin sorumluluğu sende olduğu için de şimdi, eee, yapamadığın zaman sanki kontrol elinden kaymış gibi hissediyor olabilirsin. Bu da gayet bu da gayet, eee, normal. Ama, ııı, aslında şöyle bir, hani, etrafa bakıp, "Ya, aslında, hani, bakalım ben kontrol etmediğimde neler oluyor, aslında bazı şeyleri bırakabilir miyim, bu sorumlulukları, eee, devredebilir miyim?" "A, belki de bunu ben yapmak zorunda değilim," diyebileceğin bir döneme girmiş olabilirsin. Belki fark edebilirsin hangi sorumlulukları, ııı, devredebileceğine. Bu açıdan bakmaya çalışırsan belki, hani, eee, biraz daha, aaa, pozitif, eee, sana geri dönüşü olabilir de diye düşünüyorum bu sürecin.
Çok teşekkür ederim. Aynen. Evet. Kesinlikle. Aynen. Evet. Aynen. Kesinlikle. Belki de. Eee, evet aslında haklısın, gerçekten, eee, çok güzel bir noktaya değindin. Eee, sadece b şu anda yaşadığım olay için değil ama, eee, hayatın akışı içinde karşımıza çıkan olaylarda bazen e bakış açı açımızı değiştirmek gerekiyor. Eee, şimdi sen bunu söylerken çok daha net fark ettim bunu. Eee, evet, belki, yani, ben olmasam ben başka bir yere gidebilirim, eee, ölebilirim, yani, her şey olabilir ama herkes bir şekilde başının çaresine bakacak, yani. Hani, ben yokum diye, eee, kimse de durmayacak. Eee, ama ben nedense, artık fazla bir kontrolcülük hissim mi var bende bilmiyorum. Eee, ben varım, ya, işte, onları bir şekilde planlamam, yapmam, yerine getirmem gerekiyor hissiyle, eee, böyle hissediyorum. Bu arada tanı konduğunda da şöyle bir şey oldu. Evet, kılcal damarlarda bir, eee, tıkanıklık vardı ama aynı zamanda buna eş değerli olarak da gerilim tipi baş ağrısı çıktı bende. E, yani, demek ki ben, eee, çok fazla hem, eee, sorumluluk yükleniyorum ve aynı zamanda da bunları, ııı, çok stres yapıyorum sanırım kendimde ki böyle bir şey çıktı. Eee, o konuda da gerçekten çok haklısın. Evet, birazcık, eee, hani, kendi akışına bırakıp, eee, kimde, eee, yani, kim nasıl idare edebiliyor, ne yapıyor, onları da gözlemlemem gerekiyor. Bu, uuu, bu süreç içinde belki ileriye dönük de bana faydası olabilir.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet, yani, tabii ki bu şekilde düşünmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hem de zaten, eee, dediğim gibi mesela, bu baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı senin dediğin gibi, eee, bu sorumlulukların hepsinin aslında sen farkında değilsin. Belki de çok, hani, eee, seni yormuş bir, iii, süreç olabilir. Sen, evet, yapmaktan keyif alıyorsun ama belki, hani, vücudun bu yönde düşünmüyor büyük ihtimalle ki sana böyle baş ağrısı şeklinde kendini göst göstermiş. Dolayısıyla aslında, böyle, belki de bu süreçte, eee, kendini suçlu ııı, bir gözlemleyebilirsin. Mesela, eşinle oğlun bu durumu nasıl, ııı, aaa, nasıl bakıyorlar? Mesela, senin her şeyi, eee, yine normal sağlıklı şu anki dönem olmasın, bir önceki dönem dönemde, yani, baş ağrılarının ortaya çıkmadığında veya bu hastalık olmadığında her şey büyük ihtimalle sana güvenerek, eee, "Nasıl olsa eşim yapar, nasıl olsa anne annem yapar," eee, gibi bir, eee, şeye sahipler büyük ihtimalle. O yüzden çok rahat davranıyorlardı ama şimdi büyük ihtimalle, böyle, bir değişim olmuştur onlarda da. Eğer sana onlardan, böyle, bir, hani, geri bildirim geldiyse, negatif pozitif, bunu da paylaşabilir misin? Ona göre, eee, bir i lerleyelim.
Evet. Aynen. Evet. Kesinlikle. Aynen. Tabii ki. Eee, evet, ııı, şimdi, iii, zaten ilk, hani, bu, uuu, durum ortaya çıktığında onlar da üzeli üzülüp, hani, işte, benim, eee, iş dinlenmem konusunda beni çok desteklediler. Hâlâ da bir şey söylemiyorlar ama mesela ben, eee, hissediyorum. Yani, hani, o beklenilen düzen, alıştıkları düzen, eee, olmadığı için, eee, şimdi bir şey söylemeseler bile ben, eee, onların rahatsızlık duyduğunu, ııı, görebiliyorum yani. O da beni, eee, huzursuz ediyor, yani. Ben kendimi suçlu hissediyorum. İşte, kalkıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yaptığım zaman da bu sefer kızıyorlar. Hani, "Yapma. Neden yapıyorsun?" diyorlar. Ama farkındayım ki onlar da aslında bir an önce eski düzen geri gelsin istiyorlar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Onları da aslında onların da durumu anlaşılabilir bir şekil, eee anlaşılabilir. Çünkü onların dediğin gibi alıştığı bir düzeni var. Sen de aynı şekilde olsan, mesela aynı şeyi, her şeyi eşin yapıyor olsa veya oğlun yapıyor olsa ve bir nedenden yapamıyor olsa, sen de aynı şekilde beklersin; ay geri eski düzenini kazanmayı beklersin. Ama bu, ııı, noktada, yani, elinden gelebilirse tabii ki, yani yapabilirsen. Anlıyorum seni suçluluk hissediyorsun çünkü, yani, bu çok normal bir duygu. Eee, sanki çünkü şey gibi aslında bu da, böyle, biraz hani ben olmazsam be sanki işler yürümeyecek, ya her şey yolunda gitmeyecek hissi. Bu da birazcık daha, aaa, yani, seni şey anlıyor and kendine güvenin tam. Hani "Ben yaparsam her şey çok iyi olur, çok doğru olur." aaa, olduğu için aslında sen bütün sorumlulukları almaya çalışıyorsun. Belki de bu biraz, eee, senin mükemmeliyetçi tavrında olabilir. Mükemmeliyetçi bir insan olabilirsin. Eee, bu nedenle de şunu önerebilirim sana: Birazcık, yani, normal sen eski düzenine kavuştuğunda da yani tam, ııı, randımanlı sağlığına kavuştuğunda da bütün sorumlulukları, evin sorumluluklarını almak yerine, bir nebze olsun biraz paylaştırabilir misin sence? Hani, bu, ııı, çok he eee, küçük şeyler de olabilir. Hani, büyük bir şeyler olmasına gerek yok. Yani, yemeği tamam, sen yapıyorsundur ama belki çöpü dışarı atmak da eşin gerçekleştirebilir bunu. Hani, böyle küçük küçük şeyler, eee, olsa sence bu paylaşımı gerçekleştirebilir misin?
Evet. Herhâlde. Evet. Sanırım. Evet. Anlıyorum. Evet. Iıı, aslında şöyle bir şey, eee, şu süreci yaşamasaydık, ııı, ben böyle bir şeyi, ııı, yapamam, ya, hani, istesem de yapmazlar. 1 yaparlar, 2 yaparlar, sonra yapmazlar, derdim. Ama şu anda, hani, ciddi bir durum ortaya çıktığı için ve onlar da, ııı, bundan, ııı, endişe duydukları için ve şu anda da ister istemez belli şeylerde bana yardımcı olmak zorunda kaldıkları için aslında bu uuu, nu onlardan hatta belki oturup konuşarak, ııı, talep edebilirim ve bir paylaştırma yapabiliriz kendi aramızda. Bu da aslında benim hem yorulmamı engellediği gibi psikolojik olarak da beni, eee, rahatlatacaktır. Çünkü, hani, bilirim ki evet çünkü ben, hani, bir o koşturma hâlinde, "A, evet ma yemeği yaptım, masa hazırla, çöpü de zamanında kapıya koy, hemen şimdi bunları topla, mutfağı da toparla." gibi sürekli bir hem kafamda bir iş, eee, o bile çok yoruyor, hem de bunları yapmak gerçekten yoruyor, yani, bu en basit, ııı, örnek. Eee, dolayısıyla bu işe yarayabilir ve belki de bu bir fırsat benim için. Hani, böyle bir düzen oluşturabilirim yen yeni bir başlangıç olarak.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet, evet. Yani, ben de yeni bir düzen oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü, eee, muhakkak, tabii ki sağlık sorunu çok önemli bir nokta ama, eee, ben şöyle düşünüyorum; ya, bir sağlık sorunu ortaya çıktığında bunun arkasındaki nedene bakmak lazım. Yani, bu baş ağrılarına neden bir anda ortaya çıktı? Demek ki, hani, senin bir yerde durup dinlenmen gerekiyor, ııı, ki çünkü üzerine çok fazla stres yüklenmiş olabilir. Bu nedenle de bu şekilde dışa vuruyor olabilir. Belki de bu bunun ortaya çıkmasının sebebi senin bir yeni düzen oluşturman gerektiği içindir, yani. Tabii ki, hani, sen, eee, gene en iyi olduğun şeylerde daha benden daha iyi olmaz -mesela yemek konusu olabilir. Onlarda kendini daha iyi hissedeceksen tabii ki sen yap ama, ııı, biraz biraz da artık üzerindeki sorumlulukları, ııı, vermeyi deneyebilirsin ve verdi verdikten sonra böyle küçük p paylaşımlar yaptıktan sonra belki de kendine daha fazla zaman ayırabileceğin bir alan kalacak ve bu da hoşuna git gideceği için belki de, hani, bambaşka bir noktaya evrileceksin. Belki de bu kadar artık, ııı, sorumluluk almayacaksın. Her şeyi eşit şekilde paylaştıracaksın. Yani, hayat aslında seni bu yöne itiyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum sen ne dersin?
Evet. Kesinlikle. Muhtemelen. Evet. Evet. Eee, evet, aslında çok haklısın. Eee, gerçekten hayat, eee, belki de, hani, bazen bilinçli, yani, her, eee, kötü şeyin altında her musibetten bir, ııı, saadet doğar diye bir söz vardır ya, onun gibi bir şey. Eee, evet, çok haklısın. Bu şekilde bir paylaştırma yapıp aynı zamanda kendime de vakit kaldığında, eee, deşarj olabilirim. Eee, bu da benim için, ııı, çok olumlu bir yansıması olur. Eee, tavsiyelerin için çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi bana. Farkındalık sağladın bana. Çok teşekkürler.
Evet. Aynen. Rica ederim, ne demek. Um sağlıklı günler olmasını dilerim ve daha çok kendine vakit ayıracağın zamanlar olur inşallah. Hoşça kal.
Çok teşekkürler, hoşça kal.